うん、1日おき。毎日しない方がいいと言われ、うん、1日おきですね。
あれ。もしもし。 いちにちおきに。ああ、そう。などのぐらい毎日歩かれるんですか？ウォーキング。
うん。 えっと、大体40-40分から45分くらいかな。
ああ、はいはい。じゃ、ちょうどいい感じですよね。うん、はい。ええ。
うん。あの、歩いて、そして帰ってきて、1日おきにジムに行く時と、行かない時とあるんですね。
ええ。 うん。 うん、ああ、はいはい。で、ジムは？ジムもどのぐらい、さ1時間ぐらいされるんですか、筋トレ。
うん。 ん、そうですね。全部自分のやりたいことやったらいや、そうでもないよ、1時間もかかんないかもしれないですね。うん、ややっぱり40分くらいかな。うん。ただ、あの、いしあの、よるいな、あの、やる、そのレップ、やれいあの、レップをやって、その、1分、1分半、こう、あ、あの、あいをん、あの、おくいあの入れないといけないんですね。あの、休みをね。それがなんかね、もったいないじ感じがするんですけどね。もったいない感じがするんですけど、あの、まあ、いや、音楽聴いたりで、あの、電話見たりとかしてるんですけど。うーん。そうなんですよ。それが、なんか、その時間がなんかもったいない感じがするんですけど、でもやすあの、1分から1分半ね、あの、じっとしてなきゃいけないんです。
そうか、あ、そっかそっか。あ、ふーん。 そうですよね。うん。あれもやり うん。 うんうん。 そうですね、うん。うんうん。 <laughs> で、そうそう、うん。う ん、そうそうそう、うん、筋肉休めてあげないとね、うん、そうですね、うん。 そうですね。うん。 <laughs> そうです。ああ、そうですね、じっとしてるのが苦手なタイプ、私も結構そんなタイプの人なんですよ。<chuckles> うん。
うーん。 うーん、だからその間に、例えばね、うう腕の、あの、腕の、こう、あの、レップをした場合ね、あの、バイステップカールとかした場合ね、そんな、あの、1分、い1分半休む間に、その、足足で、なんか、こう、やってもいいかって言ったら、あの、しない方がいいとか言われて。<chuckles>
うん。ええ。 うーん。 はい。 うん。うん。 あ、<chuckles> いや、あの。 ああ、やっぱり、静止静止状態にしてないといけないんですよね、うん。そうなんですよね、うん。でも、うん、それそれどのぐらいやられ続けられてるんですか？今のところ。
うーん。